Oo. Alam mo karaniwan na yan 'no lalo na 'pag yung mga batang-ba mga bata. Gustong-gusto nila yung may bisita kasi yun nang bukod sa naglalabasan yung mga kobyertos na magaganda, mga kumot na mababango at plantsadong-plantsado, andiyan din yung pagkain. Di ba kasi lut hal ano tayo bilang bilang hospitable talaga, hangga't maaari makapagbigay ng makapag, ah, handa ng magandang i-o-offer pagdating nila kung yang katulad ng binang binanggit mo, barako, eh, sa normal na araw, hindi naman nagbabarako. So, 'pag may bisita pati kayo nakakainom din tuloy o nakakakain ng kung ano man yung hinahain, di ba?
Mhm. Oo. Totoo. Ay, oo naman. Kaya kaya personally ako gu kahit hanggang ngayon, eh, kapag may bisita kami talagang kape kape una talaga yung ino-offer namin, eh. Kasi ano, parang, yun, mostly naman na tao dito sa amin, okey sa kanila ang kape lalo na kung barako, la yung mga medyo may health issues, okey sa kanila yun o kaya tsaa. Kaya meron din kaming mga tinatagong <snorts> tsaa diyan, parang pangbisita, alam mo yun, may label na pangbisita. <chuckles>
Oo, oh. Korek. Lat tsaka, yun nga, 'pag may bisita kasi pati kayo na mga bata or mga kasama sa bahay, damay na rin sa pagkain na ino-offer sa bisita, di ba? Kaya sobrang lalong nakaka-enjoy din minsan ng may bisita kayo kahit na sabihin mong nakakapagod kasi, di ba, naglinis kayo, napagod kayo mag-ayos ng bahay. So, parang consolation na na rin sa sarili yun. Pero 'pag ganiyang oo.
Ay, oo naman. Ay, oo. Oo. Totoo yan. Tapos, di ba, bumabait din ang parents sa 'pag may bisita.
Ay, korek. Tama ka diyan, di ba.
Hindi kami napapalo. <laughs>
Oo, parang uy, alam mo di ba, nangyayari diyan minsan parang mata sa mata nalang, 'pag pinapagalitan? Kayo ba ganiyan ba kayo pag
Oo, gano'n. At least may cue noon na gano'n nung bata kami. Eh, alam mo hindi kami mapapagalitan kasi, ah, nagtitimpi pala sila, kasi, ayun. <laughs> Pero ku maghanda nalang kami 'pag wala nang bisita.
Hmm. Oo. <laughs> Nakakatuwa alalahanin. Pero